¿Sabes? hace poco perdí mi trabajo y tuve que buscar como esta nueva dirección profesional, y ha sido algo bastante frustrante, estresante, y inclusive que me causa mucho miedo, ¿no? como que volver a empezar de cero, y como que empezar como una nueva dirección es es muy abrumante, la verdad.
Ujú. Sí. Oye, mira, bueno, sí me imagino primero que siempre a salgas de un trabajo, es una sensación, pues pues un poquito extraña y un poquito de miedo, porque exactamente estabas acostumbrada a eso. Eh, una pregunta solamente para, bueno, sí es que buscas algún consejo, pues poder ayudarte un poquito más al también escucharte. Eh, ¿ahora esta nueva dirección es porque quieres cambiar de profesión o vas a seguir en la misma línea, pero en otra compañía?
Ah. No, sí estoy buscando darle como un giro a lo que hago normalmente. Normalmente me dedico como servicio al cliente, pero la verdad es que ya estoy algo cansada de ahí y como que me desmotivó mucho perder el trabajo. Entonces, como platicando con personas alrededor de mí, y luego, pues, también vi que ofrecían un curso de intérprete y, pues, yo hablo inglés y español. Entonces, como que pensé que podría ser una buena, como nueva índole de de dirección profesional, este, ganas un poco más y tiene un poco más de flexibilidad. Sin embargo, como que empezar un curso, empezar un nuevo trabajo y en una nueva índole, como que sí me causa mucho resueno, ¿sabes?
Ujú. Ya. Claro. Sí. Ah. Sí. Claro. Claro, sí, siempre lo nuevo es, ah, un poquito más estresante, bueno, siempre da miedo, ¿no? El o, eh, lo nuevo, pero bueno, también, eh, sí da miedo y sales un poquito de tu zona de confort, también quiere decir que es algo, pues bueno, ¿no? O sea, es como de, mira, eh, a lo mejor verlo como un reto. Al final, pues, también empezaste un poquito por ejemplo, cuando empezaste en atención al cliente, pues no naciste sabiéndo se e estar en atención al cliente, ¿no? Entonces aprendiste, también, pues, o te fuiste puliendo en eso. Y pues ahora, pues, también es una etapa también de de a lo mejor de nuevo aprendizaje. También algo que te puede ayudar es que, por ejemplo, hay estudios, eh, de de que las personas más o menos cambian 7 veces en su vida de trabajo o incluso de profesión. Entonces, a lo mejor esto te ayudó un poquito a decir: "Mira, no soy la única en esta en este proceso y han sobrevivido otras personas a esto, yo también puedo". <chuckles>
Sí. <chuckles> Sí. Ándale. Mm, ya. Ajá. Oh, guau. Ajá. Ah, claro, sí, ¿no? como que decir que no soy la única que está pasando por esto. Y también el hecho de que, pues, ciertos pueden porque yo no, ¿no? O sea, como que siento que sí se podría, ¿sabes? pero no sé, como que.
Ujú.
Eh, o sea, sí me motiva, como dices, ¿no? De que me motiva conocer conocer cosas o sea, cosas nuevas, aprender cosas nuevas. Inclusive, pues, te digo, que normalmente ofrecen como una mejor, este, oferta laboral, también pues es remoto, desde casa y y así, ¿no? Entonces como que podría como hacerlo, pero no sé, sí me da como esta incertidumbre, pero creo que es algo normal. Eh, pero también, ¿sabes? me da como ahorita un poco de miedo como esta parte de que no estoy trabajando y antes de poder ser intérprete tengo que tomar como un curso, y no sé si como que volver a algo de servicio al cliente así rápido o, este, o simplemente dejar a un lado como ahorita trabajar y dedicarme 100% al curso para terminarlo antes. O sea, no sé, ¿qué crees que deba de hacer? ¿Como encontrar un trabajo rápido que me dé como lo básico y y estar el curso, o dedicarme al curso rápido y ya después buscar algo? Como que me siento algo perdida en qué hacer exactamente.
Sí. Ajá. Sí. Uju. Sí. Uju. Ya, claro. Bueno, todo también depende de un poquito, ah, eh, los ahorros que tengas o para cuánto tiempo tienes como para sobrevivir sin trabajo, ¿no? Porque claro, hay situaciones en las que a lo mejor te despiden y dices, ¿sabes? no tengo así e el dinero y tengo que meterme a trabajar ya porque tengo que pagar alquiler o comida. Sí este fuera tu caso, pues, claro, puedes, a ver, eh, sí necesitas tener muchas ganas, puedes tener un trabajo, mm, a lo mejor no en atención al cliente, pero un trabajo que te permita pagar tus deudas y al mismo tiempo ponerte a estudiar. Obviamente sería un poquito más trabajoso, pero bueno, es por una necesidad. Sin embargo, sí tienes, por ejemplo, un poco de ahorros, tal vez calcular para cuánto tiempo tienes y priorizar, eh, el estudio, ¿sabes? Porque al final puede ser que esto te va a traer mayor beneficio, también te va a dar mayor estimulación, este, a a continuar con con el proyecto. Pero definitivamente sí tú ya tienes en mente de que quieres cambiar de de, bueno, de línea de trabajo, hay que darle, este, prioridad y no dejar que que se vaya ese sueño porque vale más la pena seguir eso que a lo mejor quedarse por lo conocido pero que ya no te llena.
Okey. Ujú. Ajá. Ah, okey. Mm. Ujú. Claro, ¿no? o sea, ah, creo que hay una frase muy, este, como muy más vale mal conocido que bien por conocer, pero siento que esto no aplica aquí, ¿no? O sea, creo que es totalmente lo contrario, este, y ahora que lo dices, pues sí tengo un pequeño ahorro, o sea, no es como que tenga muchísimo, pero, eh, sí tengo un ahorro que a lo mejor me podría dar este como, digamos, como poder mantenerme por 2 o 3 meses, ¿no? Y el curso, pues sí, creo que lo podría sacar como en un mes, y ya teniendo este curso puedo aplicar a diferentes trabajos de intérprete para poder como ya dedicarme a eso, ¿no? Pero no sé, como que me da miedo como que llegar así desde cero, por más que tenga un curso y todo, ¿crees que algún como alguna habilidad o algo que yo tenga de mi servicio al cliente se pueda transferir a ser intérprete? O, sí crees que es un ámbito totalmente diferente, no sé, ¿tú qué opinas?
Ujú. Ujú. Sí. Claro. Pues mira, eh, algo relacionado que podría ser es que también tú has en en intérprete obviamente es es, ¿hablas para un intérprete de estar interpretando a personas mientras están hablando o interprete de textos? Para poder darte una mejor respuesta.
Ah, claro, sí, este, sí, no no de textos, más sí como que esta oferta laboral que vi y, varias que vi, se tratan un poco más sobre esto de con personas, ¿no? Ya sea por videollamada y o por una llamada normal, así como en mi compu, que es como similar a lo que hacía, pues, pero este, sí es como esto de de seguir como lidiando con personas, eh, y, pues, ser como el intermediario, ¿no? O sea, que sí me hablan de una oficina médica, pues, ya que está el doctor ahí, yo lo que dice el doctor, pues, ya se lo digo a la persona en su idioma, que en este caso sería como español, y ya esa persona me dice algo español, yo se la digo en inglés al doctor, y como que ir va y viene. Pero, no sé, como que sí estoy acostumbrada arejem por ejemplo, en servicio al cliente, pues estás interactuando y así tengo como que escribir cosas, pero como que, no sé, me da miedo que hablen muy rápido, no sé, pero ¿crees que como a ti, o ser servicio al cliente me pueda como ayudar o o crees que es así como que cero a la izquierda para lo que quiero hacer?
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Bueno. <chuckles> No, claro que te puedo ayudar porque solamente piensa en todas las personas que has atendido en a lo largo de tu carrera. Pues son personas que te asegura a lo mejor no te has dado no te has dado cuenta, pero personas que hablan de manera muy distinta, el tono, la velocidad, uso de palabras y al final pues te has podido entender con con con estas personas, ¿no? Y una gran ventaja que tienes es ese trato humano, porque al final, aunque seas una intérprete, este, también a las personas que estás haciendo este servicio les va a encantar que tengas esa experiencia del trato a las personas, que no eres obviamente como una máquina para nada más traducir, porque sí no, pues pondrían a una inteligencia artificial o utilizarían cualquier aplicación. Entonces, también necesitan ese toque humano. Entonces, yo creo que con esta experiencia claro, y con la experiencia que tienes, yo creo que tienes más bien, plus. O sea, tú podrías decir incluso en la entrevista de, mira, puedo he estado atendiendo a más de tantas personas, no sé, más de 1000 personas en toda mi carrera o lo que sea. Este, y claro, eh, a todas les he podido resolver el problema porque los he entendido, me he sabido comunicar con ellos, bla bla bla. Y eso te va a ayudar bastante.
Claro. Mm, ujú. Ajá, sí. Claro, no había pensado en esa, ajá. Ajá. Claro, ¿sabes? no lo había pensado y ahora que lo dices y como que me pongo o sea, como que muchas cosas se vinieron como a la mente, porque fíjate que en el trabajo en el que estaba era en una financiera y, pues, básicamente era, pues, basi básicamente financiamientos, este, a personas, ¿no? Y había algunas personas que no hablaban español y digo, inglés y, pues, en vez de obviamente buscar un intérprete, pues, yo los atendía en español. Pero como todo lo que yo vi era en inglés, pues como quien dice, lo tenía que interpretar en mi cabeza, ¿no? O sea, como que y a veces también ayudaba a mis compañeros, eh, porque yo era la única que hablaba español. Entonces, yo les decía: "Oye, pues sí tienen alguien español, me lo pasan o yo les puedo ayudar sí es algo muy específico en el cual yo no tenga como acceso a los documentos o a los emails", este, y y les ayudaba como, pues básicamente a ser su intérprete, porque era mucho más rápido que me hablaran a mí o me transfirieran o que yo me uniera a la llamada a que estar hablando el intérprete y es un intérprete, pues, general que a lo mejor no se dedica exactamente a la financiera. Entonces, este, ahora que lo pienso, pues sí llegué a ser 2, 3 veces como intérprete sin querer, ¿no? Este, en mi trabajo. Entonces, creo que estas habilidades sí podrían ser transferibles, como dices, para estos roles de intérprete que y que pueda poner inclusive como en mi currículum o inclusive en la entrevista, ¿no? Decirles: "Oye, pues fíjate, yo hacía esto en mi trabajo anterior que, pues ya tengo como esa experiencia y se puede transferir," ¿no? Y, incluso así de que, pues, yo me me autopuse y me auto ¿cómo dice? como postulé para eso con mi trabajo y, pues, no recibía como nada remunerante más extra, ¿no? Entonces, creo que ahora que lo piensas, ya me siento un poquito más segura, la verdad. Estaba con mucho miedo al principio, pero sí, este, es la verdad es que creo que me siento un poquito mejor. Y, por ejemplo, ¿crees que sea bueno como ya una vez que tenga esta expe o sea, como este curso y todo, crees que sea bueno como buscar lo primero que encuentre de intérprete y ya meterme y ganar experiencia, o sí darme el tiempo de buscar algo un poquito m mejor, y que aunque tome un poco más de tiempo? ¿Tú qué qué qué harías en esa situación o qué me recomendarías?
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Claro. <chuckles> Ujú. Sí. Ujú. Claro. <chuckles> Que bueno. A ver, eh, como te había dicho, yo creo que todo también depende mucho de tus ingresos y el apoyo que puedas tener mientras no tienes ese trabajo, ¿no? Eh, también, a ver, no es que vayas a aceptar cualquier cosa en la en la cual a lo mejor te vayas a decepcionar a la semana de estar ahí, porque va a ser una experiencia para a lo mejor por el tipo de empresa. Pero obviamente siempre empezar una nueva experiencia, pues tienes que empezar un poquito por lo más, eh, trabajos más básicos e ir subiendo, ¿no? Pero sin tener que aceptar lo más mal de del mundo. O sea, tienes que ahí, por ejemplo, equilibrar un poquito entre cuánto tiempo me puedo dar, realmente en qué puesto puedo aceptar y qué es lo que, por ejemplo, para ti son cosas que dices, esto sí no lo puedo aceptar en un trabajo, ¿no? yo creo que esto es como lo básico.
Ah, bueno, sí. Ah ah, claro. Ah, como en mis no negociables laborales, ¿no?
Exacto. Eso sería como de estas sí no puedo, uju.
Ah, okey. Tienes razón, creo que sí voy a tratar de no ir por lo primero que me den, sino como este balance entre donde sí me acepten, con poca experiencia, pero que, mm, la verdad es que, como te digo, me siento mucho más segura con estos pasos a seguir y con esta información, y estoy lista para empezar esta nueva carrera. Gracias.
Ujú. De nada, ya sabes que estoy aquí para ayudarte siempre.